Siguro dati nga kasi malusog tayo sa paggalang, kasi ngayon kasi, napansin ko na wala na 'yong mga opo at opo. 'Di ba, tabi po, ganyon, maki ano po, makiusog po, ngayon, ngayon dati kasi talagang, "Uy i-mano pagmanuhan mo si ano mo, si ganito, si, si lolo mo kasi matanda 'yan sa'yo." 'Di ba, or kiss. Nawawala na 'yong gano'ng essence ng paggalang at siyempre, ngayon nga, 'yon nga, ah, mas soft na 'yong kabataan ngayon, 'di ba. Tapos, mas mas tamad na 'yong kabataan ngayon, 'di ba, kasi kasi, internet na lahat, 'di ba, sa'tin pupunta pa tayo sa library, 'di ba. Magpapa-xerox pa tayo na ang dami, 'di ba, magpa-xerox pa tayo ang dami, eh. 'Yong mga libro natin 'di naman ginagamit. Mm.
Mhm. Tama. Mm. Tama. Tama. Oo. Oo. 'Yong madaming librong hahanapin, oo, sa library 'yan. Tapos, han hindi mo alam kung anong page 'yan bas babasahin pa, ngayon isang pindot lang, isang tanong lang sa internet 'yan, meron na. Ah, sa'kin naman magkaiba, mas masaya no'n talaga kumpara ngayon, sa laro pa lang, sa physical activities pa lang. Tapo mm, kasi mas masaya dati, eh, 'tsaka hindi pa masyadong sensitive ang mga bata noon. Ngayon kasi konting, sabi mo lang, mamaya dadamdamin niya na 'yan, hindi ka niyan kikibuin. Dati kasi samin kapag nagtatampo, "O sige, magtampo ka pa," ganiyan. Papaluin ka pa talaga, bibigyan kita ng ano, ng rason kung bakit mag-ganiyan. Pero na mm.
Mm, yes. Yes, tama. Mm. Mm. Yes. Mm, physical. Outdoor, outdoor. Mm. Tama, tama. Mm. Mm. Tama, mm. M Tapos ngayon, tapo ay wait lang, ah, baka ma bago ko makalimutan, ngayon pag pinahugas ka, Maga maga-notes ka sa ano mo, sa sa Messenger na financial ano, ah, Messenger na parang ano, may family problem agad, pinahugas ka lang. <laughs> 'Di ba?
<laughs> Messenger. <laughs> Ah, oo nga, maano na ngayon sa ano sa, more on social media na kasi mga kabataan, eh. Hindi na rin sila ma maanong makipag-usap.
Mm. Mm.

Ah, okey good girl, mm, nice opo. Pero ano, sige po, sige po, ladies first.
M Eh, ano naman ang mga oh, ano? Eh, ano naman ang mga bagay na ginagawa mo noon na talaga naman nagpapasaya sa'yo? 'Yan.
Siguro bukod do'n siguro sa mga nabanggit mo, ano, eh, kumbaga rich kami sa disiplina dati, eh, rich kami sa disiplina sa mga magulang ko. 'Pag late ka, 'pag di natulog pag hapon, 'pag late, ah, matulog, 'pag puro kami game boy noon, eh, 'tsaka puro nasa labas talagang hahagupit sa yung ano, yung ano, no'n wali kung hindi walis ting-ting yung sinturon, di ba? Yeah, tapos ang naalala ko pa noon ano, eh, um, yung 'pag 'pag walang klase halimbawa pag ano, may bagyo pupunta kami sa kaklase namin maglalaro kami do'n ng mga computer, eh, wala pa computer no'n, eh. Yung isang la kaklase na namin yung may computer noon. Mga online games tapos ano, siguro yung ano pa, yung talagang ano, ah, basic lang talaga natutunan mo sa kalye kasi batang kalye kasi ako no'n, eh. Talagang matutunan talaga sa kalye, yun lang, mm. Ikaw ba?
Mm. Oo. Oh, tama, mm. Hmm, wala pa, wala pang internet din, oo. Oo. Oo, oo tama, tama. Ako din. Tsaka sa akin, ah, yung mga kaming mga magpipinsan dati na mahilig kasi
Mm.
Ayan yung mga bagay na isa sa mga nagpapasaya sa'kin, na nami-miss ko na ngayon. Alam mo yung matutulog kami sa tabi-tabi kami ng mga pinsan gan'yan, sabay-sabay manood, sabay-sabay kumain, tapos sabay-sabay din maglalaro gan'yan. Tapos minsan may pikunan, di naman maiiwasan 'yon pero yun yung mga masaya. Tapos ah, maalala ko lang nung bata ko kasi nabanggit mo kanina yung pagtulog sa tanghali. Actually, ayoko 'yon no'n no'ng bata ako. Kasi parang gusto kong maglaro tinatakasan ko yung mga magulang ko na ano na hindi matulog sa tanghali, yun yung mga bagay na ginagawa ko. Ano pa ba?
Hmm. Ah, okey. Mm. Mm. Oo. Mm. Yes, oo. Oh, oo. Maglaro, oo. Mm. Ah, oo.
Hmm, wala na ako
Ay, siguro yun lang, eh. Bukod dun sa mga laro, mga sipa, mga top tug of war, di ba kung naabutan mo yung tug of war tsaka luksong baka, di ba?
Mm. Oo. At saka ano, eh, iba yung saya no'n kaysa ngayon.
Mm.

Okey naman, ikaw kumusta ka?
Okey lang din, um, better than perfect, 'yun lang ang maihahalintulad ko do'n, better than perfect, mm. Ah, wala lang, ah, kasi kakatapos ko lang kumain kanina, eh, napaisip ko ng itatanong na medyo nostalgic siya. Ah, una ko diyan na tanong, eh, ano ang pinakamasayang karanasan mo noong kabataan or childhood mo? Mm.
Ay wow, anong atin? Okey. Ah, sa'kin madami, pero siguro isa sa pinakamasaya sa'kin 'yung maglaro sa kalsada 'yan.
Oo. Ay, okey, okey.
Oo, alam mo 'yung madaming batang nag ah, naglalaro sa kalsada, mga patintero ganiyan, oo 'yun, 'yung mga naliligo sa ulan, tapos minsan sa kanal din ganiyan. 'Yung mga madaming memories no'ng bata. Ikaw ba?
Mm, nagpapaulan. Pap hmm, nagpapaulan pa eh. Ah, okey. Ok okey, ay isingit ko lang ano, so ibig sabihin isa ka ba din sa mga kabataan na batang 90s talaga 'no, gano'n?
Mm. Oo, oo.
Ah, okey, tsaka napaka-rich pala no'ng kabataan mo 'no, kasi talagang i-expose ka sa labas 'no?
Oo, actually mas masaya nga no'n, eh, one of the boys ako dati, no'ng mga kabataan ay no'ng mga bata ako mga 6, 7 ganiyan. Ah, alam ko kung maglaro ng, alam mo 'yung text, 'yung maliliit na papel?
Mm. Yes. Oh, okey, okey. Hmm, okey, okey. Ay, oo. 'Yung square, oo, 'yun.
Yes, eh, 'yan. Tapos mga ano, mga lastiko ganiyan. Tapos tumbang preso, mm, Chinese garter, ay hindi hindi lang Chinese garter, mga alam mo 'yung larong lala basta 'yung mga usual 'yan na pambata 'yan. Tapos, a ah, minsan pag gano'n umuulan ganiyan, do'n ako sa alulod ng bubong. Pakatapos minsan, tapos naalala ko lang dati, ah, kasama ko 'yung mga kapitbahay ko, tapos 'yung kuya ko, tapos nagpaanod kasi kami do'n sa may parang kanal pero malinis siya, ah. 'Yung tapos 'yun na naanod kami tapos muntikan na akong masama do'n sa pag-agos tapos
Ay 'yung lastiko, Chinese garter 'di ba? Mm. Ay. Pamba oo. Okey, okey, mm. Mm. Mm. Okey, okey. <chuckles>
Inabot ko lang 'yung ano, 'yung ulo ng kuya ko,' yan nasabunutan ko tuloy siya. 'Yun, 'yun naman 'yung pinakamasayang karanasan ko. Hmm, sa'yo ba?
Nasabunutan. Ah, okey okey. Sa'kin naman sobrang dami, eh, siguro idagdag ko nalang siguro kung, ah, kung medyo modern modern na siya 'yung mga Beyblade kung naabutan mo 'yung Beyblade. Beyblade, 'yung Crush Gear. Ah, paikot.
Mm. Oo, kaso hindi ako marunong magpaikot no'n, eh. 'Di kasi ako nagpapaikot ng tao, charot, sige.
Ay ay, 'yun lang. <laughs> Tsaka ano, tsaka ang 'yung ano pa pag-out ng sa klase, mag-aano kami niyan maga magasipa kami sa labas, ng quadrangle, sipa. Tapos mag-aakyat kami ng mga bayabas. Tapos 'yun nga, tas pag-ano pinapatulog kami ng hapon, 'yun 'yung pinakamasayang kabataan, eh. Tapos nanonood ako ng Mix, 'yung Mix Mix 'di ba, di ba, wala na 'yun 'di ba 'yung Mix?
<chuckles> Mm. Oo. Hmm.